Oh, gimana tuh Mbak? <chuckles> Nggak heeh.
Heeh, ribet. Jadi, misalnya nih, kan orang Indonesia, sangat santai ya, kalau misalnya ada tujuan, gitu kan? Jamnya lah. jam. Nah, sedangkan teman-temanku tuh kayak, "Ayo, harus jam segini, udah di stasiun ya!" gitu kan. Terus, ya udah, ngaret dikit. Heeh.
Iya betul betul. Heeh. Yap. Oh oh gitu kaku ya, orangnya ya? <chuckles> Marah terus dia ya, kalau ngaret ya? Oh, iya ya. <chuckles>
Marah. Marah keras dia. Terus, kita ya ya udah sih, yang penting enggak enggak ketinggalan keretanya. Cuma datang telat, buat itu, apa, check in.
Oh, iya iya. Hmm, Iya iya.
Terus, ya udahlah. Dari situ dia marah-marah kan, akhirnya kita diamin aja sih. <chuckles> Tapi tapi seru.
Heeh. <chuckles> Waduh. Nggak boleh, nggak baik itu sih. Tapi seru seru-seru aja kan, akhir-akhirnya kan?
Nggak baik ya? <chuckles> Heeh, tapi seru. Habis itu ya udahlah, semuanya udah tenang, kita makan, nyanyi-nyanyi, gitu sih, seru seru seru.
Mhm. Oh, mena menarik ya Mbak, ya. <chuckles> Terus, mungkin juga, Mbaknya, suka juga kan ya foto-foto gitu kan, rame-rame kan?
Heeh. Oh, pasti dong. Pasti pasti. Kalau sendiri kan, biasanya, kalau enggak nanya orang, kalau enggak bawa ini, apa namanya, tripod ya? Tongsis. <chuckles>
Oh. <chuckles> Mhm. Mhm, iya. Betul betul. Susah susah ya, kalau mau foto-foto ya? Terus terus juga, Mbak pernah nggak sih kayak, ngerasain apa ya, rasanya kayak, malu gitu rasanya kok, aku jalan sendiri, di tempat ini, yang orang lain ada pasangannya, atau ada temen. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Rasa sendiri gitu?
Bener. Mhm. Oh. <chuckles> Pe pa pernah pernah pernah. Pernah pernah. Itu pas pertama kali nyoba-nyoba, bawa jalan sendiri, ke restoran, gitu kan. Ke restoran yang bagus nih, ya kan. Terus aku kayak, aduh! Iya. Bener bener, hal yang sesimpel enggak harus yang hal keluar kota, ke restoran aja tadi iya ke restoran yang bagus, terus duduk sendiri gitu kan. Kayak, ih ngeliatin orang, seru ya! Ada orang tuanya, ada pasangannya. Kok di sini sendiri ta Mhm. Bener bener. Kalau sendiri kan, hiburannya apa sih? Lagu, nggak ada. Bener.
Heeh. <chuckles> Oh. Iya iya. Nah heeh. Biasanya restoran juga kan? Yang kayak gitu kayak gitu kan Mbak? <chuckles> Mhm. Heeh. <chuckles> Heeh. Ada temen mungkin, ketawa-tawa bareng. Nggak ada ya? Diri sendiri cuman ya. Paling handphone ya Mbak, ya?
Bener bener bener. Kalau Mas sering gitu enggak? Ke restoran sendiri?
Iya. Iya sih, bener sih. Aku setuju sih. Kadang, ya minusnya jalan sendiri mungkin, kesepian ya Mbak ya. <chuckles> Heeh. Nggak kita nggak bisa ngobrol, terus juga kadang bosen tuh di jalan tuh, kalau sendirian. Nggak ada teman ngobrol, nggak bisa main-main sama temen. Iya sih. <chuckles>
Mhm. Bener, bener bener bener. Oh. Oh, iya sih. Bener bener bener. Oh iya.
Terus, kalau misalkan nginep ya Mbak ya, di hotel atau di mana. Wah, bosen juga tuh Mbak.
Mhm.

Oh, betul sih betul ya. <laughs> Enak. Heeh heeh. Enggak.
Ya. Ya kan? <laughs> Heeh. Kalau kalau, Mas, apa? Jalan sendiri atau bareng-bareng?
Kalau aku aku heeh, kalau aku pribadi ya, Mbak, wah kita beda nih. Kalau aku lebih suka jalan-jalan sendiri sih, Mbak. <laughs> Heeh. Nah, kalau jalan sendiri itu, mmm, lebih enak sih, Mbak, lebih bebas, kayak gitu. Kadang kadang kan kalau sama temen kan mmm, apa ya, ada temen yang mau ke tempat A gitu. Nah, kitanya nggak tertarik ke tempat A, kita maunya ke tempat B. Nah, tapi sebagian besar temen kita, misalnya dalam grup ya. Nah, sebagian besar dalam, temen kita yang dalam grup lebih suka ke tempat A, Mbak. Kita sedangkan mau ke tempat B, wah susah itu, Mbak. <laughs> Heeh, betul betul. Terus, kadang temen-temen kita itu ada tuh yang punya lebih banyak uang dari kita ya, <laughs> maunya heeh, maunya ke tempat yang mahal-mahal. Nah, sedangkan kita kan nggak punya uang kan? Jadi, ya terpaksa deh. Aku lebih suka kebebasan dari jalan sendiri sih, Mbak, gitu. Nah mhm. <chuckles> Kalau, Mbak tuh.
Waduh, kenapa tuh? Mhm. Oh. Bener. Mhm. Mhm. Oh. Iya. Mhm. Waduh, bentrok banget itu. Oh, heeh. Oh, iya iya iya. Paham paham. <laughs> Heeh. Bener. Heeh. Oh begitu. Wih, keren juga ya. Berarti tanggung jawabnya lebih banyak dong kalau sendiri?
Eee, heeh. Ka eee, betul betul. <laughs> Betul, lebih
Oh. Wah, nggak bisa aku. <laughs> Wa mending bareng-bareng, sama temen. Mungkin karena ini juga sih apa, pinter-pinter, bertemen.
Mmm, mhm, ah. Oh. Iya, gimana tuh, Mbak, emangnya?
Ya. Heeh. Jadi, eee, untungnya nih, temen-temen aku meskipun dikit, tapi punya apa ya, tujuan yang sama gitu lho. Kayak, oh ya kalau misalnya kita mau ke jalan-jalan, kalau ke luar kota itu, kita siapin budgetnya dulu nih, berapa buat hotelnya, buat makannya, terus buat tempat ngunjungin itu kan wisata-wisata.
Mhm. Oh iya iya. Mhm. Oh.
Jadi bener-bener yang udah direncanain, heeh.
Heeh. Oh. Oke. Oh jadi jadi yang 1 itu ya, Mbak, ya, 1 pemikiran ya. Iya. Oh, jadi nggak capek-capek lagi ya, <chuckles> mau ada bentrok ada apa. Oh gitu, ya, setuju setuju.
Begitu. Bener bener bener. Bener bener. Benar. Tapi kan yang pasti ada bentrok dong, mau sendiri, mau bareng temen-temen. Pasti kan? Meskipun udah direncanain detail gitu. Tapi kalau ada bentrok gitu, aku mah orangnya gampangan sih, Kak, ya udah lah kalau misalnya mau ke sana, silahkan. Aku di sini aja. <laughs>
Iya sih. Betul sih. Mhm. <laughs>